मैं सच बताऊँ ऐसा अनुभव तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि बहुत नकारात्मक हो गया था। अनुभव हुआ है, पर वो नकारात्मक ना हो के फिर से वो हास्य बन गया था सच बताऊँ तो। <laughs> एक बार क्या हुआ था, कि वही हमारी जो किटी ग्रुप है उसके अंदर लोगों ने डालना शुरू किया कि इसके इतने पैसे, उसके इतने पैसे, ऐसे। उसके अंदर ना उन्होंने, पैसों की जगह पे उन्होंने जो डॉलर का इमोजी आता है वो लगा दिया। अब मैं थोड़ा-सा परेशान हो गयी मैंने कहा हम लोग तो अ, हिंदुस्तानी मतलब अपनी करेंसी यूज़ करते हैं, ये डॉलर क्यों लगा के इन्होने भेज दिया है? तो मैंने गलती से उतना गिन के और अपनी दोस्त को डॉलर के हिसाब से मैंने उसको हिंदुस्तानी पैसे भेजे, तो कॉल आया
जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा, चलिए वही बताइए हँसी लेंगे। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ। ओह! क्या बात है। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। भुगतान कर दिया। ओह हो हो, हाँ।
भेज दिया, और मैंने उसके अंदर लिख भी दिया इतने डॉलर मैंने दे दिए हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज करके बोला कि, "ये नहीं है हमारा किट्टी का, तूने क्या भेजा है?" मैंने कहा तुमने ही तो डॉलर भेजा है उसमें। अरे मोहतरमा वो जो हंसी मेरे पे और करीबन 2 दिन तक ना मेरा ग्रुप में मजाक चलता रहा कि ये इससे डॉलर में पैसे लो।
हुँ। अच्छा। हुँ। हाँ। हाँ। ओह! हाँ, लेकिन देखिए आपकी गलती वैसे बिल्कुल नहीं थी। आपने तो जो नियम थे जो अब आपको कहा गया था आपने वही किया था। ये जी, जी। तो ये तो हो ही जाता है।
जी, वही किया मैंने। तो अब फिर एक चीज़ है हमारे ग्रुप में ये रूल है कि जो अ, हिंदुस्तानी रुपए है वो हिंदुस्तानी रुपए का ही लोग डालेंगे, डॉलर और यूरो क्योंकि अब उसके अंदर इतने तरीके की वो क्योंकि काफ़ी लोग ना अपनी एडवरटाइजिंग भी व्हाट्सएप पे करते हैं मैं सच बताऊँ।
हाँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें तो देखिए बहुत ज़्यादा हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर अ, हर मंच के ऊपर आप देख लीजिए मार्केटिंग की जा रही है अ, सब कोई जो है यही कह रहे हैं। जी, तो व्यवसाय के लिए हाँ, अच्छी बात भी है वैसे। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है जैसे कि अभी आपने पीढ़ियों की बात की थी, पिताजी की बात की थी, आपके ससुर जी की जो आपने बात की अ, फिर एक पीढ़ी आपकी आती है आपके आगे जो बच्चे हैं वो पीढ़ी आती है। आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क है इन तीनों पीढ़ियों में? अपने जो अ, कह सकते हैं मनोभाव जज़्बात जो वो बयान करते हैं इज़हार करते हैं। इन तीनों पीढ़ियों में क्या फ़र्क आया है अपने आप को अ, मतलब बताने का सामने वाले से अपनी भावनाएँ बताने में क्या फ़र्क आया है?
तो इस हाँ। जी, जी। जी, जी। हुँ। जी, जी, जी। क्योंकि अच्छी बात भी है। अच्छी बात है। हाँ। क्या हुँ। हुँ। जी। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। <clears throat> जी, जी, जी, जी। जी। <clears throat> हुँ, हुँ, हुँ। मैं आपको सच बताऊँ? जो पुराने ज़माने के लोग थे वो स्पष्ट हिंदी में बात करते थे। उनको चाहे वो अपनी भावना हो गई या कुछ भी जैसे कि आप पुराने गीत उठा लो तो ये समां प्यार ये समा है प्यार का, पूरा उन्होंने वाक्य बोला है। उसके बाद आती है दूसरी पीढ़ी जो कि एक बीच की पीढ़ी होती है जिसमें आप रैप डाल दो थोड़ा-सा हमें तुमसे प्यार इतना ये नहीं आया। उसके बाद आती है आज की पीढ़ी। मैं सच बताऊँ इनकी भाषा ही नहीं समझ आती।
ठीक है। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा।